अ, तो आज का जैसे ज़माना हम देख रहे हैं चल रहा है कि अ, फ़ोन या सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आपको क्या लगता है कि अ, सारा दिन ही लोग फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ नियम आपको लगता है कि हाँ ग जब हम घ घर में हैं अपने परिवार में हैं तो हमें उसके स्क्रीन टाइम के कुछ नियम बनाने चाहिए? या आप कुछ इस चीज़ को मानती हैं क्या? आप इसके बारे में ज़रूर बताएँ।
हाँ देखिए ज़रूरी है ये। वाक़ई मतलब कह सकते हैं कि अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना तो इसका कहीं ना कहीं आपकी पूरी दिनचर्या पे असर दिखाई पड़ता है। आपके सोने से लेके जागने तक खाने-पीने और आपकी जो पूरे दिन में जो भी काम आप करते हैं उस पर भी नज़र आता है। लेकिन बहुत लोग इसे टालते हैं कि चलो ठीक है फ्री टाइम में ही तो चलाते हैं और काम करते हैं तो 12-12 15 घंटे कभी-कभार लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। किसी को पढ़ाई करनी होती है तो वो पढ़ाई करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ज़्यादा समय तक। लेकिन काम चाहे कुछ भी हो स्क्रीन टाइम को ना वाक़ई में मतलब थोड़ा-सा नियमित रखना और संतुलित रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसको कम करना मुश्किल तो है। जी।
जी। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। तो क्या ये अ, जैसे आजकल हम बच्चों को भी देखते हैं, वो फ़ोन में अ, अपने आजकल ऑनलाइन क्लासेज़ भी हो गई हैं, है ना जैसे? तो वो फ़ोन से काम करते हैं। उनको होमवर्क भी कई बार फ़ोन में ही आ जाता है, तो या फिर फ्री टाइम में वो गेम्स खेलते हैं। अगर हम बड़ों की बात करें, तो बड़ों का भी। तो क्या आपको लगता है कि अ, अश अ, आपके घर में कोई स्क्रीन-टाइम की ऐसी कोई पॉलिसी कोई तय की गई हो आपने या आपने आपके पेरेंट्स ने या आपकी फैली फ़ैमिली में कोई ऐसी मीटिंग रहती है कि जहाँ पे कुछ नियम बनाएँ गए हैं कि फ़ोन को इतने टाइम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इसे इसके बारे में ज़रूर कुछ बताएँ।
हाँ, ऐसा होता है। बात ये है ना कि अ, अभी ग अगर मैं आपसे अपनी ही बात करूँ, तो मुझे क्या होता है, अब आजकल बिना फ़ोन चलाए, बिना रील्स स्क्रॉल किए तो किसी को नींद ही नहीं आती है, है ना? उनमें से ही मैं एक हूँ। थि मुझे भी जो है, जब मैं सोने जाती हूँ या जब कुछ काम नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि, "यार, थोड़े-से रील्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं।" समय मतलब बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं अपने मोबाइल के साथ। ठीक है? और बाकी अगर मैं कहूँ आपसे तो, मेरा मतलब 7 से 8 घंटे जो है वो मेरा अपना प्रोफ़ेशनल वर्क जो है, उसके साथ रहता है लैपटॉप में। ठीक? तो ऐसे में ना अग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय मेरा कम से कम नहीं तो 15 घंटे मेरा रोज़ सिर्फ इसी में जाता है, स्क्रीन में जाता है। जब मैं सोने जाती हूँ तो सोने सोने पे भी कह सकते हैं कि पूरी 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद नहीं हो पाती है। बहुत कम ही सो पाती हूँ क्योंकि अगले दिन का फिर रूटीन रहता है। सुबह उठना है, अब चाहे आप रात में फ़ोन चला लो, चाहे सो जाओ और चाहे कुछ करो ना करो, सुबह तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे दिन के काम रहते हैं। है ना? और जब उठ जाओ सुबह, तो फिर पूर कुछ मतलब करने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि, "यार, बहुत थके हुए हैं, अभी भी रेस्ट करना है। आँखों में फ़्रेशनेस नहीं दिखेगी, शरीर में नहीं दिखेगी कि हाँ थोड़ी-सी भी ताज़गी है।" तो इसका मेन कारण है स्क्रीन-टाइम। तो मैंने वो कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं कि चलो, अब इसको जो है थोड़ा-सा लागू करके देखते हैं, क्या बदलाव आता है जीवन में। जी।
हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। जी।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
हाँ। जी हाँ, देखिए, मेरे घर में बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं, 3 साल, 4 साल। तो ऐसे में ना मतलब वो खाना ही नहीं खाते हैं, सच में। अ, खाना खाएँगे तो उनको मोबाइल चाहिए देखने के लिए, उनको रील्स चाहिए स्क्रॉल करने के लिए क्योंकि सबको देखते हैं कि जब सब खाना खा रहे होते हैं, तो सबके हाथ में अपना-अपना फ़ोन होता है। नहीं तो कोई अपना टीवी देख रहा होता है, कोई फ़िल्म देख रहा होता है। तो उनके मतलब का तो वो होता नहीं है फ़िल्म-मिल। उनको क्या मतलब है फ़िल्म से? तो वो क्या करेंगे कि जब तक उनकी उन्हें मम्मी उनको फ़ोन नहीं दे देंगी ला के, तब तक वो खाना नहीं खाते हैं। तो इसके लिए जो है एक उपाय किया गया है कि खाना खाते वक़्त सभी मतलब घर में जितने भी मेंबर हैं, चाहे मैं हूँ, मेरी मम्मी हो, मेरी बहन हो, हर कोई, कोई भी मतलब अपना मोबाइल फ़ोन जो है, वो अपना इस्तेमाल नहीं करेगा। वो सब अपना-अपना फ़ोन अपनी जगह पे छोड़ के आएँगे, खाना एक साथ ही बैठ के खाते हैं। क्या होता है इससे कि आपस में मतलब बातें की बातें हो जाती हैं, थोड़ा-सा जो स्क्रीन टाइम है, उससे भी थोड़ा बचाव हो जाता है। और ज़्यादातर हम लोग ये उस बच्चे के लिए ही करते हैं क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ही उ उँ ऐसा लगता है कि अगर मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा ना, अगर वो कुछ देखेंगे नहीं तो खाना नहीं खाएँगे। चाहे जितनी भूख लगी हो, रोएँगे, चिल्लाएँगे पर खाना छुएँगे भी नहीं। तो इसको बचाने के लिए थोड़ा-सा जो है करना पड़ता है इतनी मशक्कत तो।
हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। आप ठीक कह रहे हैं अ, लेकिन अगर हम बच्चों के दूसरी तरफ देखें तो हमारे घरों में बुज़ुर्ग भी होते हैं, है ना? बड़े जैसे दादा-दादी या कोई रिश्तेदार आते हैं, तो अ, अगर उनकी तरफ से अ, अगर हम देखा जाए, तो उनकी क्या राय होगी इस चीज़ को लेकर दादा-दादी की या उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाता है फिर? स्क्रीन टाइम अगर अ, बुज़ुर्गों के हिसाब से देखें तो?
हाँ। हाँ। देखिए, मैं बताऊँ आपको, मेरे जो बाबा हैं, वो खुद भी मतलब उनको फिल्मों-विल्मों का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है? वो भी टीवी खूब देखते हैं। खूब गाने वगैरह सुनते रहते हैं। लेकिन अ, देखिए एक मतलब तरीका होता है। वो अपना सुनते हैं तो दूर बैठ गए। कभी-कभार तो वो एक रूम में टीवी चल रही होती है तो उसके बाहर बैठे रहते हैं, अपना देखते रहते हैं। अपनी मतलब अपनी क्या है थोड़ा-सा आवाज़ जा रही है कानों में, थोड़ा स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, उतना काफ़ी है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप होता है, ये हम लोग बहुत करीब से देखते हैं। तो वही वो कहते हैं कि, "इतना ज़्यादा लैपटॉप नहीं देखा करो। इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। उतना करो जितना चल जाए।" इससे तुम्हारी नींद इस मतलब आँखों के नीचे ना काले गड्ढे हो जाते हैं कभी-कभी। ज़्यादा काम कर लो या बहुत ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप देख लो, तो ऐसा लगेगा रात में सोए नहीं हो, या किसी ने मार लगाई है 2-4 झापड़ मारे हों किसी ने, ऐसी शक्ल हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मतलब "थोड़ा-सा कम करो ये अपना मोबाइल चलाने का समय जो है। रात में लेट के 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल चलाते रहते हो।" तो इसको जो है थोड़ा-सा कम किया है लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं कर पाई हूँ। सोने जाती हूँ तो फ़ोन लेके जाती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि एक मतलब तय लिमिट रहती है कि 10 म 10 मिनट बस देखेंगे। 10 मिनट अगर सोचा है तो 20 मिनट देख के रख देते हैं। इतना मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं-नहीं फ़ोन एकदम दूर रख दो। ज़्यादा इसमें मतलब कड़कपन दिखाएँगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें लचीलापन रखना बहुत ज़रूरी है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हुँ। <laughs> हाँ। हाँ। जी। तो अ, आपको अ, क्या लगता है कि जैसे सोने से पहले जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि काले घेरे हो जाते हैं ना आँखों के। ये बहुत ही हम लोग आम ही देख रहे हैं आजकल। अ, हर किसी के आँखों के नहीं तो पहले कैसे अच्छी ऐसे जगती हुई आँखें सबकी दिखी दिखती होती थी। ब्राइट, ब्राइट, है ना? लेकिन अ, अगर आपको लगे कि अ, हमें स्क्रीन फ्री बनाना हो अपना कमरा या है ना टाइमिंग, वो सारी स्क्रीन फ्री बनाना हो, तो परिवार में ऐसे कुछ क्या नियम बनाने चाहिए? या अब घरवालों को ऐसा क्या माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे खुद ब खुद फ़ोन छोड़ के अपने परिवार में आके बैठे और उनको फ़ोन से ज़्यादा वो उस पल को एन्जॉय करें? वो उस चीज़ को ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँ?
हाँ। <chuckles> हाँ वही तो। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली। तो देखिए मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने यही किया अपने घर में कि जैसे एक तो ये कि सब लोग अपना, अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ के और खाना खाने आए। ठीक है? और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए किसी को नींद वग़ैरह नहीं आ रही होती तो वो आके बाहर हॉल में सोता है कि अ, देखते हैं कोई अगर जगा हुआ होगा तो उससे थोड़ी देर बातें-वातें करेंगे फ़िर सो जाएँगे क्योंकि मेरे बाबा ज़्यादा देर तक जगते रहते हैं, तो मैं यही करती हूँ कि जब मुझे नींद नहीं आ रही होती है तो उनके पास चली जाऊँगी थोड़ी बातें-वातें करूँगी जब नींद आने लगेगी फ़िर आके वापस सो जाऊँगी। तो एक-दूसरे के साथ अगर आप समय बिताओगे ना फ़ोन पे लगे रहोगे, आपके पास कोई आएगा बात करने। तो आपका मन नहीं करेगा। करेगा लगेगा जब तक ये जल्दी चले जाएँ यहाँ से, जल्दी जाएँ यहाँ से। हाँ, होता है कि जब जब मैं भी कभी फ़ोन चला रही होती थी तो और मम्मी मेरी आ गई या कोई और आ गया तो मुझे लगता था क्या बोल रही हैं? डिस्टर्ब हो जाते थे मतलब जैसे बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो। लेकिन अब नहीं ऐसा है। अब तो ये है कि थोड़ा-सा समझाया है कि देखो ये-ये चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं मुझे ना नींद को लेकर बहुत सारी समस्याएँ हो गई थी। यही फ़ोन-वोन स्क्रीन टाइम की वज़ह से नींद ही नहीं आती थी। जिसके कारण मतलब मुझे एकदम नींद आनी ही बंद हो गई थी रात-रात भर। सुबह अपना काम करने लगती थी तो डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर-वॉक्टर के पास गई तो वहाँ से कई दिन तक दवा खानी पड़ी। बहुत सारी मशक्कत करने पड़े तब ठीक हुई हूँ। तो ये चीज़ें देख के ना घर में ऑलरेडी सब मतलब बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं कि हाँ, कुछ भी वो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। उनको क्या पता कि मैं अपने काम से जो है बहुत ज़्यादा चलाती हूँ। मुझे काम रहता है तो लैपटॉप तो देखिए देखना ही पड़ता है। वहाँ उसकी लाइट बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। फ़ोन तो फ़िर भी जब मन है चला लो जब मन है रख दो कंपल्सरी नहीं है लेकिन काम तो कंपल्सरी है ना। वो तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे हो। तो उसके लिए जो है बस मैंने यही रखा है कि अपना काम जितना है वो करने के बाद मोबाइल फ़ोन में थोड़े-से नियम बना लिए कि हाँ, इतने से इतने बजे तक 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट देखना है तो देखना है वरना फ़िर वो भी छोड़ दो रख दो बैठ जाओ कहीं जाके सो जाओ। थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया और ये सब ने मतलब मुझे हुआ लेकिन उसका असर सब पर दिखाई पड़ा है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। <clicks tongue> अ, जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि जैसा बड़े करते हैं वैसा ही असर बच्चों पे हम अक्सर ही देखते हैं कि वो पड़ता ही पड़ता है। अ, बच्चे हमेशा अपने घरवालों में देख के ही वो चीज़ सीखते हैं। बड़ों को देखकर ही सीखते हैं कि बड़े क्या कर रहे हैं। तो अ, हमें क्या लगता है कि अ, बड़ों को ऐसे क्या नियमों की पालना करनी चाहिए या उनको कैसे हमें अ, बच्चों को लगना चाहिए कि हम ही उनके रोल मॉडल हैं या हमें इनके जैसे बनना है तो ऐसे क्या हमें करना चाहिए अपने स्क्रीन टाइमिंग को लेके अपनी ज़िंदगी के साथ? कुछ सलाह दें इसके बारे में।
हाँ, इसके लिए ना एक सुबह से ही एक तय दिनचर्या बनानी चाहिए कि किस वक़्त आप उठोगे, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग उठते हैं और उठते ही जो है मोबाइल फ़ोन पकड़ लेंगे और बस रील्स देखना शुरू कर देंगे, वीडियो देखना शुरू कर देंगे। है ना? सोशल मीडिया चलाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठो सबसे पहले ध्यान में रखो कि काम क्या है। है ना? अगर आपको ये ध्यान रहेगा ना कि आपके पास कितने काम हैं, क्या-क्या काम कब करना है, ये चीज़ रात में स मतलब सोच के सो कि हाँ, सुबह मुझे क्या करना है। तो अपने आप ही जो है मोबाइल फ़ोन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और सबसे पहले घड़ी अपनी आँखों के सामने रखो, कि जब आप उठो और जब आप जिस तरफ सो रहे हो आप और जब आपकी आपकी आँख खुले ना, तो घड़ी आपकी आँखों के सामने होनी चाहिए ऐसे लगाओ। घड़ी देखो लगेगी उठने का समय हो गया, उठ के अपने सारे काम शुरू करो। काम करने के बाद अगर आपके पास समय बच रहा है, तो थोड़ा-बहुत रेस्ट करो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप अगर सुबह उठोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में या रात में आप मोबाइल चलाओगे। आपको लगेगा कि यार अब सो जाना चाहिए। क्योंकि सुबह बहुत देर तक सो, तब नींद नहीं आती है लेकिन अगर जल्दी उठ जाओ, तो आराम से नींद आती है। तो सुबह अगर आप उठने लगे दिनचर्या ठीक रही, तो खुद ही आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप फ़ोन चलाओ या आलस जैसा महसूस हो क्योंकि आपके सारे काम समय से हो जाएँगे, और कहीं न कहीं वक़्त भी मिलेगा आपको सबके साथ बैठने बातें करने का। तो अगर एक बेहतर रूटीन है घर में तो बच्चे अपने आप ही वही चीज़ें देखेंगे और जो देखेंगे वही सीखेंगे।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। जी, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज़ को समझाया है। तो अ, आपको क्या लगता है कि जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें या पढ़ाई की बात करें तो अ, इसमें बैलेंस एक बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अ, आप कैसे अ, क्या अलग करते हैं कि कौन-सा स्क्रीन टाइम ज़रूरी है? अ, जैसे बच्चों के लिए मनोरंजन का अ, स्क्रीन टाइम कैसे ज़रूरी है, और क्लासेस जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आजकल। तो उनका वो स्क्रीन टाइम को कैसे बैलेंस बना के चले? इसके बारे में कुछ हमें बताएँ हमारे दर्शकों को।
हाँ। हाँ। जी, हाँ। देखिए बच्चों के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं देखो, एकदम सन्यास दिला दो बच्चों को। क्योंकि ज़्यादा जिस चीज़ को रोकोगे ना वो उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा भागेंगे। तो इसीलिए मौका दो, थोड़ा बहुत देखने का, है ना? कि उनको लगे कि हाँ, रोज़ जो है मुझे मिल जाता है इस समय पे मोबाइल। तो वो पूरा दिन जो है एकदम एक्साइटेड हो के अपने सारे काम करेंगे और उसी के लालच में मतलब रिवार्ड की तरह दिखाओ आप उसको। कि हाँ, अगर आप अपने सारे काम कर लेते हो पढ़-लिख लेते हो अच्छे से, खाना-वाना खा रहे हो सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आपको एक घंटे के लिए हम मोबाइल चलाने के लिए देंगे। आप जो मर्ज़ी चाहे देखो गेम खेलो कुछ भी करो। मतलब ये ऐसे उनको भी लगेगा कि हाँ, चलो 1 घंटे मुझे मिलेंगे खेलने के लिए, क्योंकि हम बाहर तो जाते नहीं हैं बच्चे ज़्यादा खेलने। घर में ही थोड़ा-बहुत खेलते हैं अपने में बातें करते हैं एक-दूसरे से। और नहीं तो फिर वो उनका मोबाइल चलता रहता है। तो चलते रहने से अच्छा है कि उनको वो दिखाओ कि हाँ, ये तुम्हारे लिए एक रिवार्ड है। ये तुम देखो अगर तुम सारे काम करोगे तो तुमको ये मिलेगा। और बच्चे मोबाइल के लिए कुछ भी करने को राज़ी हो जाएँगे। तो उनके लिए तो वही सही है, ठीक है? और कंपल्सरी की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो मेरे लिए तो देखिए जैसे मेरा काम जो है वो मुझे करना ही है। 6-7 घंटे तो करना ही है, नहीं 8 घंटे अगर करना है। तो ऐसे में 7 घंटे में अपने जो है काम के लिए ऐसे निकालती हूँ कि लगातार नहीं देखती हूँ। कि आराम से जब सुबह उठी तो अगर बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ तो अपना 2 घंटे काम कर लिया। फिर उसके बाद मेरा आराम से जो मतलब रूटीन होता है। फ्रेश होना, खाना खाना, नाश्ता करना, जो बाहर जाना है तो चले गए। जो भी काम है फिर अपना निपटाया। नाश्ता करने के बाद फिर 2 घंटे काम कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया फिर खाना खाने का समय हुआ। इस तरह से जो है मैं 2-2 घंटे में अपने जो है ये परमानेंट मेरा जो काम है कंपल्सरी इसको बाँटती हूँ। और ये मतलब आराम से चलता रहता है फिर इस तरह।
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी, जी। हाँ, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ बताई, कि हमें स्क्रीन टाइमिंग कैसे लिमिट करनी चाहिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा।